はい、そうですね。まあ、ただその、まあ、勉強とかっていうものもほんとにこう、ま、特に AI とか IT って、まあ、あの、変化とか、あの、し進化とかがすごく、なんて言うのかな、早かったりとか、まあうん、は激しいので、そうですね、なのでその、目標を立ててもなんかこうそれが、なんか気づいたら、「あれ？これちょっと、意味ないのかな？」とかって思えてきちゃったりとか、「なんか、これ勉強しててもうん、あんまりなんかこう、仕事っていうところに、なんかこう結びついていかないんじゃないかな？」とかっていう風に、まあ、思ってしまう時が結構ありまして、ま、そうするとその、モチベーションがなんかこう、途絶えてしまうっていう、そういったパターンがありますね。
はい。 はい。 はい。 あ、は激しいですよね。うーん、流れが。 はい。 ああ、なるほど。うんうん。 ああ、はい。 はい。 うーん、なるほど。 ああ、それのモチベーションがお落ち始めるってのは、もう、え、結構最近のことなんじゃそれとも結構ずっと前からそういう風な感じなんですか？
はい。 うんうん。 ああ、そうですね。まあそれは、大体ほんとに2、3年前くらいでにせんねんくらい前からで、ま、特にあの、やっぱりその時にちょうどあの、ChatGPT とか、まあ、ほんとに、エレエルエムがうんうん、そうですね。なので、ま、そういったかたちで、ま、あの、基本的にはすごく、あの、ワクワクして楽しいんですけど、でも自分自身で、まあ、あの、例えば、なんて言うのかな、あの、フロントエンドとかで、まあウェブデザインとかの、まあコードとかを、ま、書いたりする時とかに、その、まあ、ChatGPT とかを使いながらやったりすると、まあ、すごくあの、スムーズにいったりしたことも、もうほんとに初期の段階からあったので、「あ、これはなんか、すごい爆速で進化していくっていうことを仮定すると、なんか色々と面白いけど危ういな」っていう風に思ってしまって、うん。
はい。 はい。 はい。 はい。ま、エルエムが、ん、ちょっと有名になってきたところですよね、うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うーん、うんうん。 ふん。 いう、はあ、はい。 危うい？危ういってのはどういうことでしょう？どういうお考えだったんでしょうが。